Mhm. 'Di hmm.
Para bang kung sino yung dina dinala mong artista, kung sino yung kung sino yung ano, yung makakapagbigay sayo ng boto, pero kung dun naman po ah, sige po.
Mm. Sa sa sa'kin maidagdag ko lang 'no, ah, kung kung yung mga politika nabanggit mo na rin yung mga pulitiko ang tina-target nila is karamihan 'yong mga mahihirap, 'yong mga maralitang mga Pilipino, ah, 'yong bukambibig nila, eh, 'yong plataporma lagi. Ah, para sa mahihirap, 'no, pagkain sa mahirap, edukasyon sa mahihirap, pag-aaral sa mahihirap, pabahay sa mahihirap, 'di ba, 'yon 'yong mga laging sinasabi nila bukambibig. Pero hindi naman nagma-material nag-ma-materialize, ang problema puro salita habang nangangampanya pero kulang sa gawa. Ngayon, ang isa pang side niyan um, yung mga
Sige po. Hm. Hm. Oo, ku yun nga po, eh, tama po. Hmm. Opo, hmm. Tama po. Tama po. Tama po. Hmm, tama, tama po. Tama. Hmm. Ayun. Ayun. Hmm.
dumidikit din sa ano ah, naghahanap din ng boto sa yaman, mga businessman, yung mga negosyante, 'no?
Hmm. Hmm. <smacks lips> Tama po, tama po, oo nga po, yun oo nga po no? A hmm.
Ang kumbaga ah, 2 'yong ano niya kinukuha niya hangga't maaari, 'no so yun. 'Yong 'yong 'yong kung kinukuha niya 'yong side din ng ano mga ang problema kapag ay mga business-oriented 'no, mga mayayamang ah, parte ng ng bansa natin ang nagkaisa, usually ang binoboto nila yung mga kumpare din nila, eh, mga makakilala, eh. 'Di ba hindi yun talagang deserving, para sa'yo ano yung take mo ron?
Tama po, tama po, oo. Hmm. Tama po. Hmm. Hmm. Opo. Tama po, tama po, oh, tama po. Ako po n ano sa edad ko ngayon at sa dahil nga po ano medyo hindi din po ako nakatira sa Pilipinas ngayon talagang lutang na lutang po yung klase ng kak kaibahan or sistema natin kaibahan dun sa bansa na tinitirahan, meron po akong nakita na, ayun nga po hindi po ano, eh, hindi common yung nagbibigay ng pera 'pagka nag nangangampanya, tapos sobrang ingay ng sobrang ingay ng ano ng mga jingles yung kahit linggo po, umaga umaga pa lang po hindi ka hindi ka pa nakakahu nakakatulog nang maayos, medyo nadidinig mo na yung mga jingle so, meron lang po talagang tamang panahon kung kailan mangampanya at kung pa'no mangampanya at anong klase yung pangangampanya. So sa ganong bagay sa kampanya palang po marami po tayong dapat kailangan na ano, eh, na malaman at hi at ano dapat 'wag 'wag gawin yan. Ako po ngayon pag ka pipili ng ano, ng pulitiko na, na iboboto yun pong plataporma o kayo po ba 'pag paano po kayo pumili ng pulitiko ngayon?
Mm. Oo nga, eh, hmm. Mm. Oo, hmm, hmm. Mm, m Mhm. Oo, iboboto, oo. Oo, titignan mo.

Tama, hmm.
Nagkakapat maraming namamatay, maraming nagbubuwis ng buhay. 'Di ba habang nagbibilang sila ng balota, sa bawat presinto, may maghahagis ng git ng granada. May magmamamar ba.
'Yun nga po, oo nga po dahil mata mm, nagpapatayan po. Hmm. Ah, nako. Kaya nga po eh, nag opo.
Para sa kapangyarihan, para sa kapangyarihan pumapatay sila ng tao.
Hmm. Tama po. Madugo. Madumi na, madugo pa.
Si klaseng anong klaseng ano 'yon, oo ano ano 'yon ang sistema sa atin eh. Ng ng ng botohan eh. 'Di ba an yun ang bulok na na ano na sabihin democratic. Kaya tayo parang hindi eh, lalo na sa may bandang Mindanao.
Hmm. Mm, nga po eh. Tama po, o Mm. Tama po, hmm. Oo nga po eh. Tama po. Opo mar me may hmm. Yung pong ano 'no, opo.
Ra ra tamalamak don, oo. Kahit magkapatid. Kahit magkapatid, magkalaban sa politiko sa pulitika magpapatayin sila, 'di ba? A a aanhin natin yung technology.
Patayan. Tama po. Opo ka oo yun nga po.